À há, à há. Mình thì cũng, ơ, <chuckles> cơ bản là cũng dùng khá là nhiều mạng xã hội khác nhau, <laughs> như bạn nói là mình cũng dùng cả TikTok cho đến cả Facebook luôn, thế thế nên là, ờ, cũng có vô vàn nội dung trên đấy. Nhưng mà mình thì, ờ, chủ yếu là xem mấy cái nội dung liên quan đến, a, chính trị này, liên quan đến, a, quốc phòng, hoặc là những cái tin khác, a, kiểu, giải trí giật gân. <chuckles> Nói chung là tin nào tin nào mà, kiểu, nó thú vị à mình cũng sẽ chú ý đến nó.
À. Ừm. Ờ. Vậy vậy là khá giống mình đấy. Ừm. Kinh bạn là m mình mình không biết bạn có gia đình chưa nhưng mà mình thấy là những cái đồng chí mà, kiểu, mới lớn bây giờ chẳng hạn như tầng lớp 7 tuổi, 10 tuổi, cái việc mà sử dụng điện thoại cũng, ơ, mấy đồng chí cũng khá đam mê á nha, không biết là xung quanh bạn có những cái cái em, hoặc là những cái con nếu nếu mà bạn c có con rồi thì không biết là cái việc mà để để cái việc mà giới trẻ bây giờ dùng điện thoại nhiều thì không bát biết được bạn bạn đánh giá giá sao vấn đề đó, hoặc là bạn có từng rơi vào trường hợp như vậy không? Ví dụ như em mình hoặc là người thân của mình, chẳng hạn như bố mẹ dùng điện thoại quá mức á?
Ờ. À há. Ồ. Ờ, mình cũng có, ừm, ừm, mình mình mình mình mình cũng có một vài người em, ơ, gọi là, cũng được, gọi là, tiếp xúc, ơ, thiết bị điện tử từ từ bé, tức là hồi, ờ, chúng nó mới học, ờ, cấp 1, ờ, hoặc là cấp 2 là chúng nó đã đ đã được có cái điện thoại hoặc là có một cái iPad riêng rồi. Đó, và và cái việc mà chúng nó
Không biết là bạn ng nghĩ bạn nghĩ sao? Đúng rồi. Ừm. Mấy ông đó nhiều khi mắt cận lòi ra cơ.
Đúng rồi, mắt cận lòi luôn, đấy đúng rồi, đúng rồi. Có những đứa nhá, học, ờ, vừa mới lên cấp 1 là đã phải đeo kính rồi, tại vì <laughs> ờ, mẫu giáo đã được cầm điện thoại, ờ, cầm iPad rồi cơ, đấy. Thế nên là mình mình thấy là cái vấn đề này nó rất là nổi trội nha, nhưng mà và nó mang theo hướng tiêu cực, tại vì mình thấy là bây giờ phụ huynh bây giờ các bậc phụ huynh bây giờ ấy, thì, ờ, họ khá là lười chăm con, gọi là gọi là, lười dành thời gian để, à, nói chuyện, để tâm sự với con. Và cái cách mà để họ giải quyết cái vấn đề đó chính là đưa đưa cho những đứa con, mẹ, một cái Ipad hoặc là một cái điện thoại gì đấy, đấy, để
<chuckles> Thì đó. Ừm, đúng rồi, mình nghĩ vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, nhiều nhiều khi chính bản thân họ cũng đang ôm điện thoại. <laughs> Thì đó
Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đấy, đấy, đấy, đấy.
Thì không biết là bạn bạn bạn nghĩ bạn bạn nghĩ là cái bây giờ cái tình trạng như vậy thì mình nghĩ là cũng không được tốt lắm, cho nên là bạn nghĩ là, ơ, bọn mình nên thay đổi như thế nào để mà cho nó sẽ cân bằng hơn không? Chẳng hạn như trong gia đình thì ví dụ như mình trẻ em thì mình phải làm như nào đó để mà mình, gọi là, mình chi tiết cái thời gian chẳng hạn như, ờ, 1 ngày ông chỉ được coi 1-2 tiếng thôi, thì bạn có nghĩ sao, hay là bạn có nghĩ tới cách nào hay là có kinh nghiệm nào mà có thể là giúp được cải thiện được vấn đề này không?
Ừm. Ờ há.